Yani, bu aralar bazı, böyle, çektiğim, eee, sıkıntılar var ya da kendimce, böyle, düşünüp, "Kendimi mi yoruyorum?" diye, eee, düşünüyorum. Yani, biraz seninle hem dertleşmek hem, böyle, tavsiye de almak isterim açıkçası. Yani, böyle, yeni bir yere taşındık eşimin işi sebebiyle. Eee, yani, yeni bir ülke deyim açıkçası. Yani, dilini bilmediğim bir ülke. Eee, burada uyum sağlamak ve çevreye adapte olmak için, hızlıca bir dil kursuna yazıldım. Eee, yani, onun gerektirdiği şekilde ilerlemeye çalıştım. Hani, kursun verdiği ödevleri, sorumlulukları yapmaya çalıştım ama bir yerde, böyle, gerçekten, eee, tıkanıyorum. Gerçekten bu dil bana zor gelmeye başladı. Biraz, böyle, çevreye uyum sağlamak istiyorum ama bir yerde gerçekten tıkanıyorum. Eee, yani, kendi, böyle, günlük rutinlerimi aslında oturttum evde. E, belirli bir, iii, iş hayatından sonra, evde olmak da biraz, böyle, değişik geldi. Hani, n neler yapacağımı bazen, böyle, şaşırıyorum açıkçası ama çocuk da olduğu için, e, biraz hızlı koşturmaca da geçiyor ama, böyle, kendim için sanki, böyle, bir şey yapmıyormuşum hissine kapılıyorum. Bu bu gerçekten birazcık da, yani, beni düşündürüyor ve beni biraz yoruyor açıkçası. Yani, bir işe başlamak istedim. Eee, yani, sonra anladığım kadarıyla, böyle Almanca, işte, öğrenmeye çalıştığım dil. Gerçekten, bir belirli seviyedeki, eee, yeterliliği istiyorlar. Ben de bir kendime gerçekten güvenemediğim için adım atamadım. Yani yeni bir işe gerçekten başlamak, eee, uyum sağlamak benim için bir, iii, zorluk olmaya başladı. Bununla ilgili biraz bana yardımcı olabilir misin?
Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet. Anladım. Hı hı. Evet. Hıı. E, tabii ki! Öncelikle, eee, seni çok iyi anlıyorum. İster istemez, ııı, doğduğumuz, büyüdüğümüz yerden, eee, taşınıp hatta dilini hiç bilmediğimiz bir yere taşındığımızda, farklı kültürlerde, eee, yaşayan bir yere taşındığımızda çok normal böyle hissetmen. Eee, o yüzden için çok rahat olsun. Eee, öncelikle Almanca öğrenmede, eee, zorlandığını belirttin. Peki konuşabildiğin farklı yabancı diller var mı? Iıı, çünkü bu tarz yerlere yerleştiğimizde, farklı ülkelere yerleştiğimizde bildiğin diller de yine aynı şekilde farklı iş olanakları, ııı, sağlayabilir sana. Öncelikle bunu sormak istedim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Yani aslında İngilizce'yi, böyle, okul hayatımda öğrenmiştim ama iş hayatında hiç gerekli olmadığı için de, eee, yani konuşma pratiğim hiç yoktu. Iıı, hani eşimin İngilizcesi var ama nedense, hani, iii, gerçekten de Türkiye'de işime, eee, gelmedi herhâlde sanırım, ilerletmek de. Günlük koşturmalar, hani, işte, hayat telaşları derken gerçekten, eee, önemsemedim diyebilirim. Şimdi burada aslında İngilizce'de de biraz zorlanıyorum ama böyle, hani, konuşulduğu zaman, tabii ki, anlıyorum ama, eee, başka bir yabancı dilim yok. Hani İngilizce'nin üzerine aslında gitseydim, belki Almanca'dan önce, belki daha iyi olacaktı benim için ama dedim ki, "Hani, buradaki çevreye uyum sağlamak, yani buradaki insanları anlamak, eee, hani kızım da olduğu için, kızımın okuldan, işte, öğretmenleriyle, velilerle, işte, görüşmeler yaparsak sanki bana böyle Almanca bilmek daha iyi gelecekmiş." gibi düşündüm. Bir anda hızlıca, ııı, dil kursunda buldum kendimi ama birazcık aslında sanırım pratik yapmam gerektiğini de hissediyorum. Hani, çünkü böyle beni düşündürüyor, ııı, yani evde çok olmak da, ııı, beni sanki geriletiyormuş gibi hissine de kapılıyorum. Günlük olarak böyle rutin, iii, başka neler yapabilirim?
Tabii. Anladım. Evet. Tabii. Evet. Iıı, şimdi şöyle, öncelikle dil kursuna zaten başladığını belirttin. Eee, dil kursu dışında ama sanırım bunun hiç pratiğini yapamadığından bahsettin. Daha farklı, ııı, gündelik yaşamda, eee, bunu nasıl geliştirebileceğini soruyorsun. Bu konuda tabii birkaç öneride de bulunabilirim hatta. Örneğin şöyle: Eee, yabancı dizi, film izleme konusunda ya da müzik dinleme konusunda bir ilgin var ise onları Almanca tercih edip, eee, belki alt yazılı olarak izlemen, dinlemen, eee, en azından biraz da kulak aşinalığı olarak, eee, o dile alışmak olarak sana yardımcı olabilir. Onun dışında, çevrende hem Türkçe hem Almanca bilen birileri var iseç onlardan, eee, biraz pratik yapmayı, "Hadi biraz Almanca konuşalım." diyerek, ııı, ya da örneğin, eşin biliyorsa, eşinle yapabilirsin bunu. En azından anlamadığın kısımda Türkçe de bildiği için, eee, o kişiye Türkçe ne anlama geldiğini o kelimenin, o cümlenin, sorarak biraz daha bu kendini geliştirmene yardımcı olabilir gibi düşünüyorum.
Evet. Tamam. Hı hı. Evet. Olabilir. Gerçekten de, yani, söylediklerin, eee, yani, gerçekten doğru, yani çevremde, eee, Almanca bilen, eee, arkadaşlarım var. Yeni bir, işte, bir grupla tanıştık. Eee, yavaş yavaş, böyle, bir sohbet ettiğimiz birkaç arkadaş grubumuz var. Almanca bilen arkadaş var. Dediğin gibi, aslında buluştuğumuz zaman hep bir, iii, kolaya kaçma olduğu için hep bir Türkçe anlatıyoruz derdimizi ama dediğin de doğru aslında. Böyle, hani, en azından, böyle basit, pratik cümlelerle başlamak bile, belki kendimi iyi hissettireceğini de düşündüm açıkçası. Yani böyle, bir, işte, yakın çevremde de aslında konuşma kulüplere bakıyorum. Hatta bir yer buldum, eee, ama nedense bir başlayamadım, bir çekiniyorum sanırım. Bir, üstümden o çekingenliği de atamıyorum. Eee, yani nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Bazen eşime diyorum, eee, "Öğretmenim olarak" diyorum, "öğrencini sen mi sınıfa bıraksan." diyorum. Yani bir çekingenliğim var, üzerimden atamadığım gerçekten ama, eee, yani böyle, evde dinlenmek, eee, biraz da, evde de vakit geçirmek de aslında, hani, bir süreden sonra iyi geldi. Kendimi de iyi hissettim açıkçası ama yine de, böyle, ev işlerine falan, böyle, çok adapte olamadım. Hani, çalışma hayatına alışmış bir kişi için, eee, ev işleri sanki böyle gerçekten zor geliyor. Hani, külfetmiş gibi geliyor. Eee, o yüzden de böyle hep işe yönelik, böyle, kafamı kurcalıyor, işte, neler yapabilirim, kendim için, işte, ne gibi, böyle, pratik şeyler, kurslar bulabilirim, eğitimler bulabilirim. Onları biraz araştırıyorum ama acaba farklı şekilde araştırmaları da nasıl yapabilirim?
Evet. Tabii. Hı hı. Evet. Anladım. Hıı. I Tabii. Hı hı. Eee, şöyle, aslında evden de çok fazla çıkmak istemediğin, evde de olmanın, eee, hoşuna gittiğini de belirttin. Aslında o noktada da şöyle bir öneri verebilirim sana. Eee, bazı uygulamalar oluyor. Bu cep telefonlarımız, akıllı telefonlarda bulunan, eee, bu dil geliştirme uygulamaları oluyor. Yine, eee, oturduğun yerden, hiçbir yere gitmeden, belki boş vaktinde ya ya da yemek hazırlıyorken ya da daha farklı bir ev işi yapıyorken bir yandan da aynı zamanda bunlarla da, eee, Almancanı geliştiriyor olabilirsin diye düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Çok iyi, evet, yani aslında doğru söyledin. Yani, hani, aslında kursta öğretmenlerimizin de dediği, "Hani, böyle, günlük yaşamın içerisine de ufak ufak, böyle, eee, kendinize rutin şeklinde eklerseniz, hani, ev işleri yaparken de belki, hani, bu dili de sevebilirsiniz." diye hi söylemişti. Doğru söyledin aslında, ımm, yani biraz bir kendimi sanırım, böyle, bir boşluğa düşmüş gibi hissetmiştim ama bunu, ııı, bir türlü hayatıma sokamamıştım ama doğru söyledin. En azından mutfak işleri yaparken, eee, bir yandan da aslında, böyle, YouTube'da ya da diğer sosyal medyada, ııı, sanki videolar bulup da bu şekilde kendimi geliştirebilirim diye de hissediyorum ama yine de, böyle, ımm, bir rutin oluşturamıyorum. Böyle, küçük küçük adımlar atarak, böyle, bir şeyler yapmak istiyorum ama başka neler yapabilirim?
Tabii. Hı hı. Yani. Tabii, hemen o konuda da yardımcı olayım. Öncelikle anladığım kadarıyla, eee, sen biraz kendini de, böyle, eee, bu konuya başlama konusunda hazır da hissetmiyorsun. Bu çok normal. Eee, yabancı dil öğrenmek çok kolay bir şey değil. Sonuçta, eee, belli bir süre hiç duymadığın, hiçbir şey bilmediğin bir dili bir anda öğrenmek durumunda kalmak tabii ki zorlanabilirsin. Eee, bu noktada şöyle, eee, daha basit başlamak istersen de şöyle bir işlem önerebilirim. Örneğin, eee, evde buzdolabına, eee, önüne geldiğinde buzdolabının üstüne Almancasını bir kağıda yapıştırıp, onun üstüne yapıştırabilirsin ya da dolaba geldin, dolaba aynısı, kapıya geldin, kapıya aynısı, televizyonun üzerine aynısı gibi. Böylece hep o ürünlere baktığında, evdeki bu kullandığın ürünlere baktığında onların, eee, Almancalarını öğrenmiş olursun. Örneğin, belli bir süre sonra artık bunları tamamen öğrendikten sonra onunla ilgili bir cümle bu sefer yapıştırmayı deneyebilirsin. Örneğin buzdolabından bir su aldım. Bunun Almancasını yazıp buzdolabının üstüne yapıştırıp gibi bunlar da yine aynı şekilde hem gündelik yaşamda zaten kullandığın ürünler, eee, kullandığın şeyler bunları aynı zamanda Almancalarını da öğrenmiş olursun. Tabii, eee, senin durumun daha çok işe başlamakla ilgili olduğu için biraz da kendi işinle ilgili, eee, kısımları da yapman gerek
Evet. Doğru. Çok güzel. Anladım. Hımm. Evet. Evet, gerçekten, ya, çok pratik oldu söylediğin. Gerçekten bu tavsiye benim için çok işime yarayacak. Eee, yine de, hani, günlük hayattan da böyle kelimeler Yani, aslında kelimeden çok kelimeleri biraz ezberledim gibi ama, eee, cümle kurmakta zorlanıyorum. Hani, bir anda, böyle, aklıma gelmiyor açıkçası cümle kurmak, ııı, çünkü, hani, kafam karışıyor, yani, bazen, böyle, afallıyorum, hani, İngilizcesi de aklıma geliyor. Yarı İngilizce bakıyorum, yarı Almanca kuruyorum cümleyi bazen. İii, kafamı çok karıştırıyor ama dediğin gibi en azından, böyle, buzdolabı olsun, eee, işte, dolaplara, böyle, sanki kısa, böyle, cümleler yazıp yapıştırmak, günlük, böyle, görmek sanki beni daha iyi bir hissettirir gibi hissettim. Yani, çok iyi fikir gerçekten bunu denemek istiyorum. Eee, yani, bir de şey, böyle, aslında düşün düşündüm: Eee, yani, böyle, şarkı dinlerken de acaba farklı, ııı, buranın yapısına göre de şarkılar dinlemek de kendime iyi gelir mi? Hani, biraz önce bahsetmiştim film izlersen diye ama 1 kere böyle bir denemiştim, eee, film izlemeyi. Sanki bir yerde yanlış yaptım gibi. Yani, hem, eee, Almanca dinleyip hem Almanca altyazı açmıştım. Hiçbir şey aslında anlamadım. Eee, bir yerde sanki, böyle, Türkçeyi kullanmam geriyormuş, ııı, g hissi z geldi yani açıkçası. O durumda ne yapmam gerekir?
Süper. Hı hı. Tabii. Eve Hı hı. Evet. Yani, öncelikle bu durumda altyazıyı Türkçe deneyebilirsin çünkü daha başlangıç seviyesindesin anladığım kadarıyla. Başlangıç seviyesi olunca hem ses Almanca hem altyazı Almanca sen onun Türkçe karşılığını bilmiyorken anlamak çok daha zor olacak
Hı hı. <smacks lips> Evet.
dır diye düşünüyorum. O yüzden yavaş yavaş ilerlemek öncelikle Türkçe altyazılı, eee, başlayarak sonrasında alt yazıyı da Almanca'ya çevirerek ilerlemeyi deneyebilirsin. Eee, onun dışında kelimeleri öğrendim ama cüm le kurmada sorun yaşıyorum demiştin. Bu tamamen pratikle alakalı bir şey. Pratik yaptıkça yerine oturacaktır. İçin çok rahat olsun o konuda.
Hı hı. Ya, gerçekten teşekkür ederim, yani, bu şekilde bir, eee, film izleyerek gerçekten kendimi denemek istiyorum. Yardım ve desteğin benim için çok kıymetliydi. Çok teşekkür ederim. Eee, seninle konuşmak gerçekten rahatlattı beni. Tavsiyelerin çok yardımcı oldu. Çok teşekkür ederim.
Tabii. Çok sevindim bu şekilde düşünmene, umarım hiçbir sorunla karşılaşmazsın bir daha, hoşça kal.
Hoşça kal.